لإن برضه هو ممكن يعني م طالما من العيلة، ممكن علاقتك بيه لو هو لو علاقتك بيه مش هتبقى كويسة، هتأثّر برضه على باقي آآ يعني العلاقات في نفْس العيلة يعني، لو هو ابن خالة أو هو ابن خال أو كده، فأكيد ده هيأثّر على برضو قرايبك يعني اللي هو والدته مثلًا والده ف فده هتبقى حاجة مش كويسة يعني، فعشان كده أنت دايمًا بتح بتحاول تحتوي اللي من العيلة يعني.
عندِك حق فعلًا. إمم. فعلًا، فعلًا. إمم. حصل ف فعلًا. امم. بالضبط، آه، باحاول أكون متعاطف معاه جدًا ب يعني باكون برضه ب مش مش يعني ب ما باحكُمش عليه دايمًا يعني، دايمًا باح باحاول أب أسمع له أكتر، لمّا لمّا حد يكون فعلًا بيلاقي حد فيه مشكلة، ويسمع له، ويكون بيتعاطف معاه، يعني صدّقيني الموضوع دوّة بيتغيّر بنسبة 180 درجة، يعني بالضبط آه، ما أقعُدش أحسّسه بالذنب ما أقعُدش مثلًا أقعُد أحرجه، لأ احاول أتكلم معاه وأفَهّمه وأفَهّمه، وأقعد يعني أدي له شوية عطف آه لازم لإن برضه هو بني آدم و وأنا يهمّني أمره، ولو أنا الصراحة ما أهتمتش بأمره، م اللي برّه مش هيهتموا بيه، بالضبط.
ف آه. آه. أيوه. بالضبط. أكيد، أكيد. إمم. أي فاهمة قصدك. امم، أنا فاهماك. أيوه. طَب لو هو أكيد طبعًا، طَب لو هو من العيلة، و وحسّيت إن هو يعني غِلط في حقّك مثلًا، أو قال كلمة عليك يعني آآ تزعّلك و وأكيد الكلام ده يعني مش فيك، بت يعني ممكن تسامحه، والّا والّا بتزعل بقى منه وت و و وتشتكي منه وكده؟
امم. امم. بُصّي ب ب ب الصراحة لو الموضوع يستاهل إن إحنا أدَخّل حد كبير، بادَخّل، لإن إحنا عيلة واحدة وما فيش ما بيننا بقى يعني ما فيش ما بيننا إحراج، ده كلام آه، بادَخّل حد كبير لإن هو الموضوع يعني لأ، أصل أنا مش هاخسره علشان خاطر هو دماغه، مش سليمة أو عنده مشكلة في دماغه، لأ باحاول بقى إيه أصَحّي له ال ال الحِتّة ديّة في دماغه، وأقول له لأ أنت بتعمل حاجة غلط، حتّى آه، حتّى أخوك الكبير مثلًا لمّا سألته ما عجبوش لمّا خدت رأيه ما عجبوش الموضوع، حتّى باباك ما عجبوش الموضوع، ساعتها هيعرف إن هو عنده مشكلة يعني، إنّما الغريب بقى، مش ما ليش إن أنا أتدخّل في عيلته، ما ليش إن أنا أدَخّل أخوه الكبير. بالضبط كده.
امم. آه. أكيد طبعًا، طبعًا. امم. أكيد. آه. يعني ب بتسامحه يعني مش مش بتضايق آه. طيب. طَب أكيد طبعًا أ أ ح حلوة حِتّة حتّى أخوه الكبير أو والده، طَب لو ه أخوه الكبير بقى أو والده اللي هو كبير في السن ده، آآ ده يعني اتعامل معاك بطريقة مش كويسة أو كده أو برضه حاول ي يوصّل لك طاقة سلبية وكده، بت بتسكت، بتحترمه بقى وتسكت وخلاص، والّا برضه بت والّا بتحُط حدود آآ بينك وبينه، والّا بتتصرف إزاي؟
أيوه. امم. امم.